คือพอฟังชื่อเพลงแล้วเนี่ยนะคะ มันอาจจะฟังดูเหงาเนาะ แต่มันกลับเป็น 1 ในเพลงที่โอบกอดเราที่สุดในวันที่เราอะค่ะ รู้สึกว่าทั้งโลกเนี่ย โอ้โฮ ใจร้ายกับเราจังเงี้ยค่ะ
อือ อืม ก็ถือว่าเป็นเพลง heal ใจดี ๆ เลยนะคะ แล้วอย่างนี้ค่ะ มันมีเพลงนั้นน่ะค่ะ มันมี มันมีอะไรอะคะที่มันรู้สึกว่า อันนี้มัน มัน ใช่มันเป็นบ้าน อาจจะเป็นทำนอง หรือว่าเสียงร้อง อะไรคือองค์ประกอบที่ทำให้รู้สึกว่า เพลงนี้นี่แหละที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นบ้าน